Um, hindi ko nakikita, eh, 'di hindi joke lang, <laughs> Ay ay ay actually ano gusto ko sanang ipatupad nila yung ano eh, kung alam mo yung RA9003 or yung ecological solid waste parang, para siyang isang batas na pag-layon din na ano, eh, parang, mas parang mas maengganyo din yung mga kabataan at least yung mga simpleng mamamayan na, mag-recycle in a fun way, 'di ba?
<chuckles> Grabe naman, <scoffs> grabe ka naman. Hmm. Ah. Oo. Mhm. Ah, tama, ay ang galing no'n, hmm.
At the same time 'di ba parang siya magtala magtalaga siya ng parang mga halimbawa parang isang pagpupulong halimbawa dun sa isang barangay, or isang leader dun, or kagawad, or kung something kung sino dun na parang ano yung parang mag yung parang, "Oy punta kayo dito," tas may parang may libreng pameryenda tas ituro dun yung pag-recycle, yung pagdadala ng mga imbes magdala ng mga plastic, eh, magdala ng eco bag, ganon. Sa pamamalengke, ganon at iwasan din yung mga plastic din at the same time, ano um, yun din siguro mag-ano din, maghiwalay din ng mga nabubulok at nabubulok at same time yung recycle at reusable. 'Di ba?
Mm. Oo. Hmm. Mm. Ah, oh, ang galing, oo. Hmm, tama. Mm. Hmm, tama, oo. Hmm, agree ako diyan sa'yo.